Rồi, đầu tiên á bạn, thì, ờ, mình nghĩ là bạn đang đi đúng hướng rồi đó, có nghĩa là một trong những cái nguyên nhân mà khiến cho bạn lo lắng, bồn chồn á, nó là <tsk> cái sự tiến bộ bạn hổng nhìn thấy được, đúng hông?
Đúng rồi đó, hổng thấy tiến bộ gì hết, hông thấy tiến triển gì hết, cho nên là càng tiêu cực.
À. Đó. Mình rất là hiểu luôn, thì, ờ, một cái cách rất là hay để mà bạn có thể nhìn thấy và theo dõi những cái tiến độ này một cách rõ ràng hơn á, là bạn có một kế hoạch, đúng rồi, bạn hãy có một kế hoạch đi. Mình nói ví dụ thôi, cho cái tình hình tài chính nè, thì, ờ, bạn hãy đặt cho bạn những cái mục tiêu, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, bạn muốn có nhiêu tiền, tiền đó nằm ở đâu, để làm cái gì? Thì khi mà bạn có một cái kế hoạch như vậy á, thì bạn sẽ biết được là bạn đang ở đâu trên cái kế hoạch này, còn thay vì là nếu mà bạn cứ ngồi, bạn nghĩ ở trong đầu bạn thôi, thì nó chỉ ở trong đầu bạn thôi, làm sao bạn biết được, đúng hông nè? Nghĩ thêm nữa thì cũng hông thấy được, mà càng nghĩ thì càng căng, phải hông bạn?
Vậy hả? Ờ. Ừm. Ô kê. Ờ ha. Ừm, rồi. Thật ra đó, thì cái việc lên kế hoạch á, mình nghĩ là ai cũng sẽ có kế hoạch hết trơn á, cho nên mình hoàn toàn đồng ý với bạn là cái việc lên kế hoạch rất là quan trọng đó. Nhưng mà ví dụ như bây giờ lên kế hoạch mà hổng có đạt được đi, hoặc là á, ừm, nó bằng một cái lý do nào đó đi, ừm, mọi thứ nó cảm thấy khó khăn nè, chật vật nè, nhiều thử thách hơn nè, bởi vậy thì, ừm, mình mới có những cái cảm xúc tiêu cực á, thì khi mà không có đạt được mục tiêu của mình hay như cái mong đợi của mình như vậy á, thì làm sao để mình hổng có bị tiêu cực?
Ừm. Ừm. Ừm, OK, rồi, dễ thôi bạn, xé nhỏ kế hoạch ra, người ta nói á là, bạn không đạt được mục tiêu là tại mục tiêu của bạn lớn quá, bạn xé nhỏ nó ra đi để bạn đạt được mục tiêu của bạn, tại vì thực tế luôn á bạn, mục tiêu của con người thường rất là to lớn, hoài bão mà, ai đi mơ gì nhỏ quá mơ làm chi, đúng hông? Mình mơ cái lớn chứ, nhưng mà cái l vấn đề với những cái hoài bão lớn á, làm sao bạn có liền được? <laughs> Giờ bạn đòi ba chục tỷ liền ở đâu mà ra, đúng hông nè? Thì bạn phải đi qua từng cái giai đoạn nè, thì bạn phải xé nhỏ nó ra, xé thiệt là nhỏ vô, để bạn cảm thấy đừng có nản, tại vì chừng nào bạn còn sống thì bạn còn làm, chuyện đó là hiển nhiên, tuy nhiên nha đúng rồi, khi mà bạn chia nó nhỏ ra thì nó dễ thở hơn rất nhiều nè, đó bạn nói đi.
Ờ, OK. Đúng rồi. Đúng ha. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi đó. Chia nhỏ mục tiêu ra. OK, nếu như vậy thì mình cũng Ừm, cũng đúng đó, thì mình cũng phải xem lại mục tiêu của mình nè, để mình, à, chia nhỏ ra, thì để bớt nản, ờ, cũng cũng đúng, ừm.